Dunque oggi volevo chiederti una cosa che riguarda i ricordi. Qual è il tuo ricordo d'infanzia che più ti emoziona e ricordi sempre?
Sì. Allora, ehm, un ricordo di infanzia molto particolare insomma e che, ehm, ogni tanto mi torna alla mente anche perché tante delle persone, ehm, che che che erano coinvolte alcune delle persone che erano coinvolte non ci sono più, e, ehm, è un ricordo legato ai ai miei nonni, a mio nonno in particolare. Ehm, torniamo negli anni '70, <chuckles> quindi, ehm, quando io ero ero piccolina mio nonno aveva ehm, beh io vivevo in un in un paese, ehm, e mio nonno aveva la vigna, quindi aveva una piccola vigna proprio che che lui teneva proprio per come per ehm, per hobby, ecco, diciamo, l'aveva ehm, no no non faceva quello non aveva mai fatto quello per per lavoro, diciamo.
Mh-mh. Mh, ah okay. Mh-mh, bello. Okay. Mh-mh. Bella. Giusto. Mh.
Però dopo uhm, dopo la pensione comunque da un certo punto della sua vita aveva appunto preso questa vigna e mhmm, e quindi la la la coltivava così pa a a te a tempo perso ecco, diciamo. E
Mh-mh. Okay. Ah beh, deve essere stato comunque un lavoro comunque duro coltivare la vigna non è semplice.
S sì, beh, diciamo che era una cosa come come chi chi ha l'orto, ecco, lui aveva aveva questa vigna. Sì allo oddio, era era faticosa sicuramente perché era proprio la tipica vigna, quella impervia, insomma, diciamo, quella terrazzata, ecco un po' un po' su una collina.
Ah, okay, okay. Ah okay perfetto, mh-mh.
Ehm, un l il ricordo è legato proprio a a questa vigna in particolare perché, ehm, c'era il nel momento in cui c'era la vendemmia era un momento in cui, ehm, ci si trovava tutti tutti insieme con i miei cugini. Ho. mhmm, boh, 7, 8 cugini più o meno della della stessa età. Sì e quindi, mhmm, c'era quella giornata in cui, ehm, s si andava a f a fare la vendemmia, quindi quindi aiutare aiutare il nonno, ehm, nella vigna. E, quindi, ehm, andavamo su a piedi per s mhmm, per arrivare pa questo posto si andava su un un sentierino a piedi, tra l'altro si attraversava anche con un con un piccolo ponticello di quelli proprio fatti solo ehm, sì, sì, sì. Sì, allora cioè da dara dalla casa dei miei nonni praticamente si percorreva questo questo sentiero, si attraversava un torrente su u su una passerella che dove potevi andarci solo a piedi praticamente, poi facevi questo questo sentiero su in mezzo alle vigne e arrivavi alla vigna de di mio nonno. E e quindi era anche un po' faticoso somma dal punto di vista fisico, ecco.
Mh-mh. Mh-mh, okay. Bello insomma, mh-mh. Ah, okay. Ah. Mh-mh. Mh-mh. Ah è molto caratteristico come come cosa, okay. Mh-mh. Ah okay. E Eh, assolutamente. Però si lo si faceva per il nonno. Era tipo una tradizione che avevate?
Ma era n per guarda sì, no, pa per noi per bambini era un era anche un gioco ecco, insomma, nel senso che era una cosa che si faceva tutti insieme. Poi io, uhm, appunto avevo uno zio che era poco più grande di noi, nel essendo un, ehm, fratello di di mia madre, aveva una decina di anni più de de dei di noi ni di noi nipoti, insomma, di noi cugini. Per cui era lui che ci guidava, <chuckles> era era il ragazzino più grande praticamente che ci guidava andar su. E, mhmm, poi quando eravamo lì, va beh, si faceva ci si ci si raccoglieva l'uva, ehm, un po' si lavorava, un po' insomma lavoravano i grandi e noi andavamo in giro, mangiavamo l'uva piuttosto che somma giocavamo a varie cose. Ehm, ho un ricordo che ci fosse anche un un gra una grande pianta di fichi, un fico grande, molto grande, e mi ricordo che ci arrampicavamo sopra, ehm, e da lì, ehm, er c'era un un bellissimo panorama perché il paese è praticamente sul lago, per cui ehm, sì è in è in riva al lago quindi si vedeva appunto da da da da sopra il fico mi ricordo si vedeva il lago, si vedeva la casa dei miei nonni, insomma ci si ci divertivamo a stare anche lì sopra a guardare <chuckles> il panorama.
Certo. Ah, bello. Mh-mh. Mh. <snorts> Certo. Mh-mh. <chuckles> Mh. Ah, okay. <gasps> Ah bellissimo. Mh-mh. Bello, bello. E da lì, ehm, riesci insomma a immergerti di nuovo in quella fotografia, diciamo così, di odori, sapori, suoni, insomma, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Sì, uhm, guarda allora io mi mi ricordo allora i il mhmm, era il fatto che fossero belle giornate calde, ancora calde, perché erano giornate comunque, mhmm, magari del primo autunno però calde col con questo sole ehm, questo sole autont autunnale però con il cielo terso, proprio me le ricordo magari poi, ehm, n non era così eh non però io ho proprio questo ricordo che fossero delle giornate, mhmm, proprio anche dal punto di vista meteo molto belle. E, ehm, poi, mhmm, tutto questo questa, mhmm, atmosfera proprio giocosa ecco di di noi cugini che ehm, che "lavoravamo", ecco fra virgolette, però era era tu un un gioco. E
Mh-mh. <chuckles> Okay. Okay, bello. Mh. Er ah-ah. Beh, sì, sì, sì. Bello. Però come come ricordo diciamo qual è la parte che ti emoziona di più che, ehm, magari ricordi anche ehm, e tieni a mente forse anche in quei momenti dove ti senti un pochino più triste, qual è quella parte che proprio ti scalda il cuore?
Ma proprio l ma va f forse il fatto che che fosse un un momento, diciamo, dove, ehm, ancora eravamo ehm, si era in una fase della vita in cui, ehm, non c'erano, come dire, dei grossi gr delle grosse problematiche, delle cose per cui era cioè era tutto molto un gioco, ecco. Proprio- proprio questo, insomma, di di mhmm, di non aver ancora scoperto che la vita magari p poteva riservare cose un po' più un po' più faticose.
Mh-mh. Bello. Certo. <chuckles> Beh sicuramente quella spensieratezza insomma, eh.
Eh, sì esatto. ecco, esattamente la ehm, hai detto proprio la parola giusta: la spensieratezza. Anche perché poi in realtà, ehm, la la la giornata, ehm, poi continuava anche anche oltre, nel senso che, ehm, finito insomma la la parte di di raccolta dell'uva si scendeva di nuovo a casa dei nonni, ehm, e lì, ehm, vabbè c'era ehm, pa parte che c'era la nonna che, ehm, aveva comunque preparato da mangiare per tutti quanti. Le la la nonna, anche mia madre eccetera, avevano preparato da mangiare per tutti quanti quindi sì, ma faceva questo pranzo insieme, questo que mhmm, ehm, e quindi ehm, cioè sì e e era un riunirsi, sì era un riunirsi tutti quanti insieme, si mangiava fuori all'esterno, v veniva preparata una tavolata fuori e, mhmm, quindi eravamo anche a anche in un bel po', insomma nel senso che comunque tra zii, cugini eccetera, eccetera, ehm, più più di 20 persone. Ehm sì, sì, è una be è una bella tavolata sì, per il per lo standard delle famiglia della famiglia attuale insom di 2 di di 3, 4 persone al massimo, insomma, diciamo che eravamo veramente in tanti. E mhmm, e dopodiché si cominciava a a metterla via quest'uva nel senso che a a pi a pigiarla, eccetera. Quindi c'era anche la parte in cui si si pigiava proprio come nei nei magari nei film o nei libri si legge alle volte. Esatto, con con gli stivali proprio camminando sopra sopra l'uva. Cosa che a noi bambini facevano provare ma poi non ce la facevano fare perché mi ricordo di averla di averla provata ma non cioè di non poi, ehm, cioè, se ne occupavano ovviamente i grandi. Ecco, in tutto questo però poi c'era il momento cui in cui noi eravamo là e continuavamo comunque a giocare, a fare altre altre cose tutti insieme come come ragazzini, come bambini.
Beh. Mh, okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh, okay. Bellissimo. Era un riunirsi tutti quanti insieme Ah okay. Mh-mh. Mh, certo. Beh, sono tante insomma. <chuckles> Assolutamente. Certo. Mh-mh. Ovvio. <giggles> Mh-mh. Mhmm, come si vede insomma, sì è vero, verissimo. Certo, certo immagino. <giggles> Bene, bene. Mh-mh. Mh, okay e questo ricordo insomma che, ehm, a quanto vedo è abbastanza importante, che tieni fisso nella memoria è un ricordo che, ehm, ti capita di condividere anche con altre persone magari familiari o magari persone che non hanno poi così tanti ricordi d'infanzia?
Sì. Sì. Ehm, allora guarda è capitato sicuramente di raccontarlo ai miei figli, ehm, mhmm, più che altro magari anche tornando in quei in quegli stessi posti perché vabbè i miei figli non hanno conosciuto mio nonno ma hanno conosciuto mia nonna, quindi hanno sono hanno hanno avuto modo di di avere una bisnonna, ecco, per un periodo. Adesso non c'è più neanche lei, però ehm, diciamo che, somma, ehm, hanno mhmm, l'hanno conosciuta, son stati a casa sua, quindi diciamo che, ehm, mi piaceva anche far far vedere loro l'ambiente, le i posti che avevo comunque frequentato da da bambina, e dove d quindi magari fai anche un po' vivere ecco, questa queste questi momenti. Ehm, mi ricordo di aver portato almeno la mia mia figlia più grande anche a fare, ehm, diciamo il percorso per arrivare alla vigna del nonno, ecco. Ehm
Mh-mh. Certo. Ah okay. Mh. Mh, capisco. Mh-mh. Assolutamente, bello. Mh-mh. Mh, è stato emozionante immagino quel momento anche per per tua figlia.
E Sì, sì, vabbè, allora questo ehm, sai, quando sono bambini magari non non non si rendono neanche conto bene di cosa voglia dire. È stato emozionante per me. Per me sicuramente anche perché comunque va beh, ehm, non essendoci più poi appunto il nonno era ehm, era emozionante anche da quel punto di vista. Ehm, e quindi soma, m mhmm, è una cosa che mi è, mhmm <tsk> mam che mi piace comunque fare quello di condividere ricordi con coi miei figli. Anche perché
Cert Mh-mh. Mh, certo, bello. Mh-mh. Beh, è bello anche perché credo che, uhm, ovviamente in quei momenti di giovinezza, spensieratezza non hai pensato- è ovvio che non sia così- ehm: "Un giorno porterò mia figlia", oppure: "Mia figlia sarà qui"; magari forse a più grandicella?
Sì. No, però sai sai cosa ho pensa eco cioè cosa penso invece ora che penso che ehm, che mi sarebbe piaciuto, per esempio quando i miei nonni, ehm, c'erano ancora, ehm, farmi raccontare più cose da loro; quindi sapere di più della loro infanzia queste cose qua. E questa cosa qua mi è mi è un po' mancata perché non mhmm, non è non c'è mai stato un grosso, come dire, scambio da questo punto di vista. E contro tanti racconti
Mh-mh. Ah bello. Mh. Okay, di di quelli che erano i ricordi e m magari forse sì.
Forse perché erano ricordi magari non non bellissimi, perché essendo comunque nati in un periodo storico anche di ehm, durante le l mhmm, la guerra o comunque mhmm, li ho anche di di di povertà ecco, diciamo, e magari non era non erano mhmm, s so veramente poco, no hanno condiviso, mhmm, veramente poco. Ed è una cosa che che mi manca e quindi mi piace farla con i miei figli, nel senso che mi piace raccontargli cose della mia infanzia per fargli magari pensando che magari quan saran più grandi, ehm ehm, sarà una esatto, ma
Mh-mh. Eh sì, certo, certo. Certo. Mh-mh. Beh sicuramente. Mh-mh. Lo potranno poi raccontare al ai loro figli magari.
Quello sì ma che comunque sarà una cosa che gli fa anche piacere di di aver saputo, somma, com'era la vita anche molto diversa da quello che è adesso; e
Sì assolutamente, magari con quella semplicità, spensieratezza di cui parlavi che forse oggi non si ha poi così tanto, non c'è quella sensazione di: "Okay, andiamo da nonno e facciamo somma la vendemmia", oppure: "Andiamo alla vigna", e toccare con mano determinate cose. Sì assolutamente.
Sì. Sì. Beh, in certi casi si è persa, sì. Sì, sì, soprattutto perché adesso allora io e i miei figli, eh, sono cioè, ehm, io adesso vivo in città e i miei figlie sono nati e cresciuti in città, per cui diciamo che anche il discorso di di di stare nell'ambiente diciamo più ehm, <tsk> più più di campagna, più naturale è un po' un po' lontano ecco dalla loro dalla loro quotidianità.
Mh-mh. Mh-mh, okay. Certo. Quindi sì di s s s c'è una sorta, tra virgolette, di "distacco" magari anche di mentalità che non coincide poi così tanto, quindi per loro magari ascoltare quelle che sono le tue storie è come sentire delle vere e proprie favole in questo senso.
Ehm Sì, sicuramente. Ma sì, da un certo punto di vista sì perché sono cose che appunto non hanno mai avuto modo di vivere e qui, ehm, cioè, non hanno non hanno esperienza neanche per averle non non dico vissute ma neanche viste, ecco diciamo. Ecco, e
Mh-mh. <smacks lips> Giusto. Giustissimo. E c'è magari quel ricordo invece di infanzia che diciamo non non ricordi con tanta voglia?
Oh, mamma mia. Eh-eh. Vabbè, eh, purtro purtroppo le perdite, ecco, diciamo, nel senso che l sia per quanto riguarda appunto il nonno questo, sia la la l'al la nonna non non non materna, ma la nonna <tsk> ehm, paterna, ehm, li ho li ho persi tutti e 2 quando ero quando ero ragazzina o comunque bambina ancora per cui, ehm, ho il ricordo ehm, di tutti di quei giorni, ecco.
<chuckles> Sì. Mh-mh. Averna, sì. Mh-mh. Ecco, sì.
Diciamo che quelli sono un po' i ricordi che bru brutti a cui non voglio neanche come dire, ne neanche ritornare ecco col pensiero perché comunque, mhmm, anche se son passati tanti anni ovviamente sono comunque cose che ehm, mi mi mi è rimasto insomma un po' il
Mh. Pensare giustamente. Mh-mh. Il magone, diciamo così.
cioè anche se mhmm, sì, anche se no ormai no no non cioè diciamo so' stati superati ma in ogni caso, appunto rimane un po' la la la sensazione ecco, ehm, di di negativa e di brutta.
Mh-mh. Assolutamente. Bene, però dall'altro lato ti hanno lasciato to anche dei ricordi fantastici che ancora oggi ti emozionano. Quindi io volevo ringraziarti per questa bellissima conversazione, è stato bello ripercorrere magari quelli che sono i ricordi della tua infanzia vividamente, lucidamente con i colori e suoni e profumi, quindi grazie mille per il tuo tempo.
E certo. Sì, sì, sì. Grazie a te.